Enggak ini ini inisiatif karena aku liat dia dia diomelin, kan. Jadi, jadi pas pas udah ini tuh, aku aku bilang ke ini, bilang ke dia bahwa, eee, "Jangan ini, nggak usah nggak usah, jangan kalo di depan dia kamu langsung nolak gitu jangan.", gitu. Oh, itu bahaya, jangan ditolak, dengerin aja, kan dengerin kan bukan berarti kamu harus ngelakuin kan, toh ini bukan yang, ini bukan sesuatu yang harus dilakuin pada saat ini, bukan. Ini kan nanti sekian bulan lagi ya, bisa jadi la bisa jadi nanti kamu ubah aja, ada aja gitu, enggak masalah, gitu.
Oke. Iya, iya. <chuckles> Mhm. Iya, bisa negosiasi di kemudian hari gitu, ya.
Bener, tapi jangan tolak langsung di depan, gak boleh gitu, dan apa, maksudnya tuh, yaitu aku belajar jangan tidak jangan terkesan kamu tidak mau gitu, kalaupun kamu tolak tunjukkan bahwa kamu nggak bisa, tapi kamu sebenarnya mau banget itu. Jadi orang tuh lumayan lebih lebih ini, lebih bisa nerima kalau kita tuh kelihatan pengen banget, mau banget itu tapi kita nggak bisa. Nah, itu tuh orang tuh biasanya tuh lebih lebih mudah di inilah, apa ya, dicairkan lah gitu, kalau konteknya tuh seperti itu, kalo dari awal tuh kita langsung bilang "Ah, aku ga mau nih, kayak gini-gini. Aku kan masih harus gini-gini." Nah, itu wah, itu bahaya tuh, itu orang enggak terima.
Mmm. Tapi nggak bisa? Oke. Mhm. Ya, bener bener. Jadi sebenarnya bilang tidak itu ada seninya juga ya, Kak, ya. Tidaknya itu harus tidak tidak bisa bukan karena tidak mau gitu ya, Kak, ya.
E iya mungkin karena faktor budaya kita ya, Indonesia, kan kita tinggal di Indonesia, ya. Kalau aku lihat tuh, orang-orang luar negeri itu enggak. Kayak, apa ya, ada be iya, aku liat beberapa kali tuh, kayak ada orang-orang dari misalnya kayak dari Belanda dan lain-lain mereka memang terbiasa ngomong langsung to the point aja nggak usah muter-muter. Nah, kalo kita memang tidak harus muter-muter, jadi kayak aku makanya aku sampe bilang adekku banyak-banyak nonton berita politik, liat politisi ngapain. Nah, itu belajar cara komunikasinya dari mereka gitu, pinter ngeles, mereka tetep memang harus harus kayak gitu, kalo mau supaya hubungan itu tetep lancar, jaga hubungan baik memang harus kayak gitu, komunikasi gitu.
Nah, benar, benar. Taklek gitu, ya. <laughs> Mhm. <laughs> <laughs> Bener, bener. Oke. Oke. Keren banget, Kak, makasih banget loh ini tipsnya, aku belum kepikiran tapi jadi tercerahkan nih pas Kakak cerita tentang ini, makasih banget ya, Kak, ya udah berbagi sama aku
<laughs> <laughs> Oke, Kak, sama-sama. Aku juga seneng bisa bagi-bagi cerita-cerita kayak gini, gini semoga bisa berguna, gitu, ya. Makasih banyak loh, Kak, udah mau dengerin gitu, mungkin nanti bisa ketemu lagi, Kak, nanti lain kali. Oke.
Siap. Oke. Sama-sama. Sip sip, oke. Sampai jumpa ya, Kak.
Oke, Kak. sampai jumpa juga.